Mh, mh-mh-mh, esatto. Eh, di solito c'è 1 attività che è più o meno fissa, che t si presenta un po' in tutte le domeniche, in realtà 2, adesso che ci penso. Il fatto che comunque io, mhmm, ho un orologio biologico, quindi mi sveglio comunque alle 7:00 meno un quarto. <chuckles> Beh no, molto presto no, <chuckles> però <chuckles>
Ah, okay. Mo molto presto, ah okay, molto presto e anche la dome beh, 7 meno 1/4, diciamo fine settimana, de mhmm, si può dire che sia abbastanza presto, dai.
però, la domenica mi concedo qualche pisolino dopo s pranzo, quindi <chuckles> compenso, sì. <chuckles> Sì, effettivamente. E mhmm, e quindi ti dicevo, approfitto del fatto che, uhm, sono sveglia, che, praticamente anche le persone con cui voglio fare qualcosa s stanno tutte ancora riposando e, ehm, inizio a preparare <chuckles> sì, e inizio a preparare il pranzo domenicale, ehm, in visione, t ovviamente tutto quello che si può fare, no, in anticipo, in visione del fatto che, di solito, la domenica si pranza qui da me. Mi riferisco io, il mio compagno, mia sorella e il suo compagno, mh, e la cagnolina.
Ah, e bila bila bilanci in questo modo. Ci sta. Sì. <chuckles> E quindi, no. Hai libertà assoluta. Eh. Chiaro. Mh? Quindi, è è una è un esatto, quella nona non non si può dimenticare. Quindi, è una routine abbastanza consolidata questa.
<chuckles> Sì, a meno che, mhmm, appunto, non accade qualcosa che abbiamo programmato, che quindi saremmo molto fuori mano, rispetto a dove viviamo, però
Sì. Una gi una gita fuori porta, piuttosto che
Mh-mh-mh. Sì, sì. E, quindi questa è la prima cosa che, per me, el uhm, la cucina è una vera e propria passione, è un hobby, quindi lo faccio, felice, mh. Ehm, di solit
Ah, bene. Cioè, l lo fai lo fai non tanto per ehm, soltanto per soddisfare, diciamo, il bisogno di di mu di mangiare, ma, ehm, proprio per dare sfogo a questa passione, in qualche modo.
<chuckles> No. <chuckles>

Poi nell'arco degli anni capirai, ormai so anche come far germinare i semi dell'avocado. Ho fatto un centinaio di piante di avocado, quindi voglio dire di mango, di sì, sì, sì, tutte le piante, quelle
<chuckles> Ma belli bellissi E e ma questi que queste piante che tu, uhm, fai nascere, il l hai hai un giardino, hai do do do o de dei vasi, non so, eh?
Mh-mh. <laughs> Mh-mh, <chuckles> entrambe. Ho un giardino e che ormai praticamente non c'è più un angolo disponibile, e <laughs> <chuckles>
Mh. <chuckles> trovare dello spazio, no, devi devi comprare un pezzo di terreno. <chuckles>
<chuckles> Beh, sono alla ricerca effettivamente. Comunque e poi, ehm- però che sia anche in in parte edificabile, perché ho un progetto futuro, okay- però e poi ho un un piazzale e enorme che praticamente, mhmm, ricolmo di vasi <laughs>
Ah, bene. Ah, okay. Mh. Mh, ecco. <chuckles>
Però, uhm, la maggior parte di questi vasi, uhm, io t tu immagina, ehm, anche che dispendio economico sarebbe, no, comprare tutti sti vasi, sta terra, eh. Molti vasi, molt ehm, molta della terra m mi arrivano proprio donati d direttamente dalle persone che uhm, a a cui ho regalato degli alberi. Sì, sì, sì, e e proprio
Sì. Che bello. Fantasti Bene. Beh i in ogni caso vivi in un ambiente f qua quasi fiabesco, no?
Tu dici? <chuckles>
Eh, mhmm, sì, perché, ehm, con tutte queste piante immagino anche a livello di colori e nel momento in cui della fioritura, non so, ehm, im immagino diano un effetto d da- da meraviglia.
Ah, sì, sì, sì, sì. Sì. Devo dire che alla Sì, adesso è molto tristone perché è autunnale, però tutto spoglio, però. <chuckles>
Beh, chiaro eh; ma a anche anche l'autunno ha i suoi colori un po' più cupi, però ha hanno il suo perché.
Sì, però ci sono Adesso se dai uno sguardo al al piazzale dove ci sono le piantine nuove, no, i i prossimi alberelli, ci sono tutte queste piante delle nespole meravigliose, che sono u di un verde intenso anche in autunno: il mango, l'avo l'avocado. Sì, sì, sì, tutte queste cose, uhm, continuano a essere rigogliose, salvia, rosmarino, tutto questo. Quindi e poi si è creato poi questo circolo virtuoso perché automaticamente mi arrivano proprio persone, ehm, che hanno questa passione che o che vogliono iniziare.
Mh. Mh. Eh, per questo dicevo. Che ti E che che e che riconoscono in qualche modo questa tua passione. Se si rivolgono a te, se ti donano co
E beh, passi davanti casa mia si vede da lontano. <laughs>
<chuckles> Di qua quasi si potrebbe fare un museo delle piante, non tanto un come dire, un giardi
Sì, c ehm, la foglia più piccola è grande quanto la testa di un bambino, quindi fai tu, <chuckles> quindi voglio dire.
Eh, insomma è abbastanza una cosa visibile e riconoscibile, però quest o comunque immagino ti dia gratificazione.
Mh-mh.